Oke. Nah itu kebetulan Kak, aku tuh suka banget lagi sama yang namanya manis-manis kayak roti, kue-kuean, terus dessert-desert-an. Wah, itu aku suka banget, itu duniaku tuh emang di situ, Kak. Dan memang nggak aku pungkiri bahwa aku masih mengonsumsi itu bahkan hampir tiap hari, jujur tapi, eee, porsinya aja sih Kak, yang mungkin dibatasin, dan aku juga milih banget Kak, milih banget, eee, dessert yang seperti apa. Contohnya nih, eee iya contohnya nih kayak kayak, eee, pastry ya. Pastry itu wah kalorinya tinggi banget itu, Kak. Apalagi yang sekarang-sekarang ini croissant ya, croissant atau croissant itulah ya. Nah Itu heeh. Itu tuh enak banget Kak tapi kalorinya juga luar biasa, gitu. Jadi aku masih masih ini, masih
Nah, iya iya. Oh iya iya. Heeh? Iya iya iya, heeh. Jadi itu Kak, bener-bener kayak ngitungin kalori setiap makanan git eh, setiap jenis makanan gitu Kak ya?
Iya, Kak. Iya. Jadi tuh kadang aku tuh ya kalau misalnya lagi di cafe-cafe, coffee shop cantik gitu ya, yang yang isinya tuh cuman, cuman kayak mungkin, eee, minum-minuman kayak kopi atau teh sama cokelat-cokelatan dicampur dengan ini apa, eee, dibarengin kue-kuean atau roti-rotian gitu. Nah, itu biasanya, eee, aku tuh milihnya lama banget, Kak. Bukan karena bingung, bukan karena apa, ya bingung ya tapi bingungnya itu bukan karena, duh yang mana nih enak semua gitu bukan, tapi lebih ke, mana ya kira-kira yang yang yang kalorinya lebih rendah. Iya, jadi aku tuh sering sering nanya gitu ke ke yang jaga gitu ya, kayak, eee, "Ini kira-kira yang aman buat, eee, yang lagi diet tuh yang mana ya?" Atau, "Ini yang kira-kira yang mengambu eee, yang enggak mengandung banyak tepung tuh yang mana ya?" Aku sering banget, Kak. Pasti aku nanya itu sampai detail ke <chuckles> ke kasirnya atau ke siapa gitu. <chuckles> Gitu.
Iya. <chuckles> Iya, roti-roti. Iya, kayak gitu, heeh. Yang rendah kalori, Kak ya? <chuckles> Wah, keren sih cara Kakak. <chuckles> Heeh heeh. Nah, untuk minumannya sendiri apakah Kakak memang mengurangi gulanya juga atau nggak tuh?
Nah, dulu tuh waktu jamannya diet ketat itu ya bukan nggak ketat juga sih, tapi pokoknya waktu masih ngejalanin program diet itu aku memang bener-bener mengurangi, Kak. Kalau contoh nih, aku, eee, bawa 1 cup gitu ya, 1 cup minuman, kan sekarang sering bawa tuh kopi, dikit-dikit pake kopi di cup gitu kan? Es kopi atau apa. Nah, itu, aku tuh bisa ngabisin itu dalam waktu 2-3 hari tuh aku taruh kulkas tuh baru habis Kak, gitu. Nah, tapi sekarang tuh se sehari atau 2 hari lah, itu itu aku baru habisnya segitu gitu sekarang. Nggak tau kenapa ya, memang berubah sih tapi, eee, ya aku coba untuk kurangi dikit-dikit lagi lah gitu. Yang susah tuh emang yang makanan-makanan manis kalau aku, Kak. Itu susah banget masihan buat aku.
Iya iya. Heeh. Oh. Iya. Berarti yang penting Oh, oke. Berarti yang penting Kakak tetap komitmen dengan usaha Kakak untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan walaupun malah lagi makan di luar, walaupun lagi banyak makanan godaan yang mungkin bener-bener men selera Kakak gitu, tapi Kakak akhirnya bisa untuk tetap konsisten dengan pilihan hidup Kakak gitu. Wah, makasih banyak nih Kak atas sharing dan cerita-ceritanya. Seru banget ngobrol sama Kakak.
Bener. Bener banget.

Iya bener banget, Kak. Ada, tapi aku nggak tahu ya apakah ini tuh adalah hal yang baik atau nggak. Dalam artian, okelah kalau pola hidup sehat dan pola makan sehat itu pasti baik ya. Cuman, eee, aku jadi ngerasa sebenarnya kalau dibilang nggak menikmati hidup tuh juga nggak toh, makanan yang aku pilih juga enak-enak gitu. Cuman eee, apa ya, apakah aku terlalu mem mem membebani dan membatasi diri sendiri? Nah itu sih yang kadang masih di pikiranku tuh, masih kayak sering terbayang-bayang gitu, Kak. Iya.
Oh masih dilema, iya dilema-dilemanya itu masih terus muncul ya, mungkin ya karen karena Kakak udah komitmen jadi Kakak berusaha untuk terus komitmennya, menjaga komitmen. Dan memang itu kan mungkin, eee, bener-bener ada efeknya terhadap kesehatan gitu. Nah, oke kat tadi kan kita ngomongin kalau makan di luarnya itu di restoran, atau di tempat yang memang bisa Kakak untuk memilih menunya gitu. Nah gimana kalau misalnya kalau kayak ada acara-acara kantor atau acara keluarga ya, yang menunya udah ada gitu, nah itu Kakak cara ngatur makannya itu gimana?
Bener. Nah itu dia, Kak. Iya. Heeh. Oke. Mhm. Oke, menarik nih. <chuckles> Tergantung ya Kak, kalau kalau itu prasmanan gitu kan kita bisa ambil sendiri, milih sendiri, itu lebih gampang sebenarnya karena biasanya aku jarang heeh aku jarang mhm.
Iya, heeh heeh. Tapi kan kadang ada yang kayak nasi kotak gitu Kak, udah ada porsinya gitu.
iya iya. Ya itu aku juga kok biasanya, iya memang ini, eee, bisa jadi bisa dibilang, mmm, nggak tahu ya bagus apa nggak gitu, karena kadang karbonya memang nggak aku habisin Kak, atau kasih ke orang lain gitu, kalau orang lain mau gitu. Jadi aku tetep ya, tetep tetep ada urutannya gitu. Pertama pasti sayurnya dulu itu pasti, dan sayur itu biasanya nggak pakai nasi. Nah terus yang kedua barulah lauknya lauknya baru pakai nasi, tapi nasinya itu tuh dikit-dikit gitu. Itu kalau tadi ya konteksnya kayak nasi kotak atau mungkin nasi-nasi yang memang udah udah ada gitu kan, udah bener bener. Iya nah aku biasanya kayak gitu Kak dan memang sih kadang jadi jadi mubazir ya, jadi ngebuang-buang nasi gitu, tapi tapi kan juga, eee, apa ya, ada orang yang bilang bagus juga ketika kita tahu kapan kita berhenti makan. Karena kan kadang nggak semua orang toh itu juga bukan bukan ini ya Kak, bukan pilihan kita, maksudnya itu karena kita disediain nih. Nah, eee, kecuali kalau, eee, ambil sendiri
Udah diporsiin, iya diporsiin di masing-masing orangnya gitu. Iya bener bener karena, eee, memang keadaan yang menuntut seperti itu, bukan karena kita maunya porsinya sebanyak itu karena memang udah dipas-pasin ya dari sananya gitu.
Bener. Bener. Iya. Iya kecuali kan kalau kita ambil sendiri, udah ambilnya dikit nggak dihabisin, nah itu kan baru kayak mubazir banget tuh gitu kan. Jadi kayak aku lebih ke ya udah nggak apa-apa, toh emang aku udah kenyang kok daripada nanti aku kekenyangan itu juga nggak baik juga loh buat diri sendiri gitu.
Iya, bener bener. Iya berarti Kakak memang bener-bener kayak lebih, eee, apa kesehatan itu bener-bener yang utama. Jadi mau makan di mana pun Kakak jadi bener-bener kayak mengatur menu dan juga porsinya untuk Kakak sendiri ya Kak ya?

Nah itu dia, aku tuh selalu mikir gini Kak, eee, spaghetti itu aku kan emang bener-bener secinta itu sama makanan-makanan Itali gitu ya, pasta terutama. Dan aku, aku tuh bisa bikin itu di rumah sendiri versiku, tapi maksudnya tetap mengikuti resep mereka, cuman te versiku di sini dalam artian, eee, porsinya lebih disesuaikan gitu. Jadi aku tuh selalu mikir gini ke diriku, kayak, aku seneng banget pasta, aku seneng banget spaghetti dan ini kayaknya sih enak, gak cuman kayaknya dan ini enak gitu pasti kan. <chuckles> Dan sebenernya Kak, dari segi harga biasanya pasta-pastaan kayak spaghetti itu tuh lebih murah daripada makanan-makanan yang aku pilih, karena mungkin makanan yang aku pilih itu kan dia lebih kompleks ya Kak ya, jadi lebih heeh.
Oh oke iya iya. <chuckles> Iya tinggi protein nabati, protein hewani, tadi kan yang Kakak pilih itu. Heeh, biasanya kan kalau pasta kan lebih kayak ke bisa dibilang termasuk makanan lumayan instan juga kan, kecuali ada tambahan dagingnya kan gak sebanyak daging kalau di steak, gitu.
Bener bener. Iya. Heeh. Bener banget, berba jadi jadi sebenernya itu jadi dilema juga, aduh udah murah, enak lagi gitu kan, tapi tapi ya aku pasti tetep mikirin kesehatan nomor 1. Nah terus untuk untuk kalau tadi ya, konteksnya itu pasta biasanya aku tuh mikir gini, "Entar pasta tuh aku bisa bikin sendiri di rumah," toh aku juga sering kok bikin di rumah, tapi, eee, porsi aku gitu loh, porsinya bisa aku sesuaiin dan memang aku pastanya nggak nggak, kalau di rumah ya Kak itu. Nggak cuman kayak bolognese, nggak nggak yang instan justru aku, tapi beneran aku racik sendiri Kak bumbunya. Jadi misalnya, saus saus bolo Iya! Iya.
Wah, keren-keren nih bisa masak. M <chuckles> Bisa memasak bumbu pasta, racikan sendiri. Keren-keren Kakak. <chuckles>
Iya. Iya kan karo kalau orang-orang kan biasanya misal, eee, spaghetti bolognese gitu kan, mereka pakai yang instan tuh, eee, sausnya kan. Aku beneran iya beneran bikin sendiri, Kak. Pake aku bikin pasta tomat sendiri, terus kalau misal carbonara, ya aku beneran bikin bikin yang sesuai sama resep di Italinya, dan masih banyak lain, kayak ada kalau Kakak tahu pesto sauce misalnya, nah kayak gitu-gitu. Nah itu aku beneran bikin sendiri. Jadi kalau di rumah aku udah udah bisa gitu loh, jadi ya udahlah gak perlu lah di resto, gitu.
Iya iya. Kan banyak dijual sekarang di pasaran. Wah keren, berarti Kakak bener-bener kayak, eee, ketika di restoran itu ngelihat, eee, pasta atau, eee, makanan yang Kakak suka, Kakak lebih mensugesti diri ya, eee, nanti di rumah aja toh bisa bikin sendiri, gitu Kak, ya?
Iya.